Mm, mm, so, dapat ano, 'di ba, maging mindful tayo 'di ba, sa ginagawa natin, 'di ba, or kung siguro kung hindi man karma, 'di ba, alam na alam din ng Diyos, 'di ba, yung mga ginagawa natin so ano, mm. Ayun, ikaw ba sa tingin mo, mhm, ano po yung ano, mga posibleng maging malaking pagbabago dala ng teknolohiya sa hinaharap, 'di ba?
Sang-ayon. Mm. Tama. Mm. At 'tsaka bilang mm sige. Alam mo yung gusto ko talaga malaking pagbabago 'no, yung sa mga, ah, 'pag-ano talaga, ah, 'pag ano ng mga sakit ng mga malulubhang sakit, yun, yung mga inaasahan ko talaga na magiging moderno pagdating sa ospital mga ganyan, 'di ba. Yun yung mga inaasahan ko eh, yung makakatulong sa mga cancer, yung mga kidney ngayon, yung mga may C-K-D na tinatawag.
Mm. Oo. Oo, oo, oo, oo, totoo. Hmm. Mm, totoo. Oo. Oo totoo, sang-ayon ako dun, mhm.
'Di ba. Kaya sana 'no, sa hinaharap mas magiging moderno magiging moderno pa, pagdating sa paggagamot.
Mm.
'Di ba, ikaw ba, ano ba yung posible mong mga nakikita 'no, na magiging malaking pagbabago sa hinaharap?
Totoo, totoo. Mm, sa akin 'no, siguro sang-ayon din ho ako dun, 'no, sa sinabi mong importante yun na yung sa ano, sa innovation, sa health, 'no, pero siguro din sa akin din, gusto ko din makita yung ma malaking pagbabago sa transportasyon, 'di ba. Kasi ngayon, 'di ba, yung mga meron pa tayong mga ano eh, yung ka hindi pa tayong cashless, 'di ba, sa transportation. Mas maganda na yung meron na tayong naumpisahan na beep card eh, sana pwede na rin siya magamit sa mga bus, pwede na rin siyang magamit sa mga jeep, 'di ba, para cashless na tayo, 'di ba o 'tsaka yung mga makabagong teknolohiya sa te sa ano, sa transportasyon ay maayos na talaga yung mass transport natin, 'di ba?
Mm. Hmm. Tama. Mm. Ah, sang-ayon. <chuckles> Sang-ayon tama, 'no. Mm, mm, mm. Sang-ayon. Tama 'no. Tama, oo. <laughs> Alam mo, malay mo nga 'di ba, 'pag dating sa hinaharap, ah, papun ah, tren nalang or kaya yung ano ba yun, speed train nalang, ay bullet train yung gagamitin natin papunta sa ibang bansa, ano.
Mm. Oo, oo, oo. Ah, naku, parang mahirap yun sa bansa natin, 'di ba, dahil arkipelago tayo. So, napapalibutan tayo ng tubig, siguro yung mga bansa na magkakatabi pwede yun, 'no, mm, oo.
Oo nga, tama ano. <chuckles> Tubig. Mm, 'di ba, pero malay natin 'no, dahil sa teknolohiya ngayon walang imposible sabi nga nila, 'di ba.
Oo, oo, totoo malay mo, pwede na tayong bumuhay ng patay, 'di ba, ayun, maraming salamat po.
Tama. Sang-ayon, maraming salamat, paalam.
Hmm.